Well nung mga mga times na yun, parang biglaan lang siya na nag-resign ako kasi nag-volunteer ako sa isang place. Tapos kaila kailangan ko ng mag-resign. Parang hindi ko na kasi dahil siyempre kapag pumunta ka sa isang mga lugar, dun ko na-feel na parang hindi na okey talaga, or dun ako nakapagmuni-muni kumbaga na hindi na okey sakin yung workplace. Hindi na siya totally okey. Tapos hindi ko na siya napag-isipan, kasi yung mga, ah, kapamilya ko, kaibigan, nag-offer na agad sila ng trabaho na, ah, kapag nag-resign ka dito, um, a-accept ka agad namin dito. So ayun, hindi ko siya masyadong napag-isipan. Siguro mga konti, nung mga times lang na nagbakasyon kami dun. Ta's naisip ko lang na hindi talaga siya to total totally healthy sa akin. Ayun, hin hindi ko siya totally ayun nga napag-isipan. So, hindi ko na natingnan kung, um, may pera ba ako para sa ganito, ta's ayun nag-take lang talaga ako ng risk. Hmm.
Hmm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Hmm. Oo. Mm. Mm. Oo. Mm. Mm. Is kay maganda naman ka at least, pagka galing mo sa isang work, meron ka kaagad napasukan. So far, okey naman ang naging desisyon mo na paglipat?
Mm. Sa tingin ko sobrang okey. Kasi nung mga times na nag nagtatrabaho talaga ako sa mismong onsite talaga, eh ngayon kasi work from home. Ka akin na kasi yung oras ko kaya sobrang naging okey sakin. Nakakalabas-labas na ako ngayon, mas marami na akong mga time na na-i-spend kasama yung pamilya ko. So mas naging okey. Tsaka less stressful siya. Masasabi kong less stressful kasi konti lang yung i-hahandle ko, hindi ako masyadong nakikipagkita sa mga maraming tao. Siyempre 'pag ano, mas maraming, ah, parang ma i-stress ka lalo 'pag laging ganun nalang yung situation. So, ngayon masasabi ko na mas naging less stressful talaga.
Ah, maganda naman. Ay mas mabuti. Mm. Hmm. Tama. Mm. Totoo.